มัน ที่เป็นวง มัน มันหยาบอะค่ะ ที่เป็นแบบนัก ร้องที่เขาร้องฮิปฮอปมา ก่อน อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ อื้อฮือ แบบ พวก Three Man Down
อ๋อ ผม แสดงว่าผมแบบว่าไม่ ไม่ค่อย ไม่ค่อยคลุกคลีวงการนี้ เลยแบบ เพราะไม่ ไม่ค่อยรู้เท่าไร <chuckles> เออ ครับ
<chuckles> เออ แล้วก็ของพวก Polycat อะไรอย่างเงี้ย เออ
อะ Polycat ได้อยู่ Polycat เคย เคยฟังอยู่ เพลงเขาเศร้าเยอะ เออ เศร้า ๆ และสนุก ๆ เยอะ อืม เพลงเขาคลาสสิกเหมือนแบบ แบบ ยุค เก้าศูนย์ น่ะ อะไรประมาณนี้ อืม ใช่ครับ อ่า ขออภัยด้วยครับคุณ Hat สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณ คุณ Hat มาก ๆ เลยนะครับ ที่มาแชร์ประสบการณ์การออกกำลังกายในวันนี้ ผมรู้สึกได้ความรู้และสนุกมาก ๆ เลยครับคุณ Hat
เออ เศร้า ๆ เออ ใช่ เออ ประมาณนั้นแหละ ลอง ดู ๆ อา ใช่ ๆ จริง จริง ฮะ! โอ เคเลย ขอบคุณ คุณมากด้วยนะคะ ค่ะ ขอบพระคุณมาก ค่ะ สวัสดีค่ะ ค่ะ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

เคยดูค่ะ เคยดู ๆ
อา คุณ Hat เคยดูโกล เวลาเขาเตะ เตะ เตะจากโกลตัวเองอะไปฝั่งตรงข้าม คุณ คุณ Hat เคยเห็นใช่ไหม?
อา อืม เคยเห็น เคยเห็นค่ะ
เออ ที่เขา ก็คือถ้าเป็นสนามจริงอะมันค่อนข้างกว้างแล้วก็ยาวมาก ๆ เลย เรา จะ ต้องมีแรง ขา ในระดับหนึ่งในการที่แบบว่าจะเตะบอลน่ะข้ามฟากไป อีก ฝั่งหนึ่ง คุณ Hat
อืม ใช่ ๆ ถูก อา ใช่ โอ้โฮ ต้องใช้พลังค่อนข้างเยอะเนาะ
ก็คือ ใช่ เนี่ยแหละ มันเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอะจะต้องวิ่งทุกวัน แล้วก็พยายามแบบฟิตหุ่นตัวเองทุกวันไม่ให้อ้วน
โอ้โฮ อืม ใช่ โอ้โฮ ดิฉัน ว่า เออ คุณ ตัวจริงน่าจะต้องหุ่นดีมาก ๆ เลยนะเนี่ย ถ้าฟังใน ลักษณะ นี้ เออ
แล้วก็ อา ครับผม ไม่ ไม่ครับผม ผมจะ <chuckles> ไม่ครับ ผมเป็น คนไม่ ไม่เล่นกล้าม ผมเป็นคนเน้นแบบว่าเน้นวิ่ง เน้นแบบวิ่งอึด แล้ว ก็เล่นกล้ามขา เพื่อเล่นกีฬาที่รักอย่างเดียว จะไม่ค่อยได้โฟกัส พวก ล่ำ ๆ แบบ ณเดชน์ อะไรงี้ ไม่ ไม่เลยครับคุณ Hat เออ
อ๋อ อา อา อืม อ๋อ ไม่ ใช่ไหมคะ แต่ว่า เฮ้ย แต่ก็คือ ฟังแล้ว อือ อาจจะ เป็นคน ที่ค่อนข้างสุขภาพดีในระดับหนึ่งเนาะ เพราะว่าในการออก กำลัง เออ อา เห็นไหมล่ะ เออ เพราะ ว เพราะนี่มองว่า คนที่ออกกำลังกายอะ วิถีชีวิตเขาอะ เขาจะ manage ไป ไปในทางที่แบบดีอะ ไม่ใช่แบบว่า บางคนก็ อะ ขอโทษนะ แบบ แบบไปกินเหล้าเมายา อะไรประมาณเนี้ย เจ็ดยังไง แต่เขาก็เตะบอล อะไรประมาณเนี้ย คือ อย่างคุณเท่าที่ดิฉันฟังอะค่ะ คือ คุณมีวินัยในการ ที่จะ วิ่งทุกวัน เพื่อให้ร่างกายตัวเองเฟิร์ม แล้วก็ โอเค ไปเตะบอลกับเพื่อน ๆ เนาะ มันเป็นการจัดการที่ จัดการร่างกายของตัวเองที่ค่อนข้างดีมาก ๆ เลยค่ะ เออ ที่ ที่ดิฉันมอง ที่ดิฉันฟังอะนะคะ อืม แบบประทับใจเลย
อา ครับ ใช่ ๆ ก็ ก็วิ่งได้ ชั่วโมงสอง ชั่วโมงได้อยู่ คุณ Hat อืม อา ครับ อา ครับ อา ครับ อ๋อ อา ครับ อา ครับ อา ครับ ใช่ ๆ ใช่ครับผม ใช่แล้วครับผม อา ใช่ครับผม ก็

อา เหมือน เหมือน งาน เหมือนที่ดิฉัน จ ก็เจอ ประสบเจอ ก็คือช่วงที่แบบฝนตกอะ ดิฉันก็จะ อืม คลิปวิดีโอตามยูทูบอะค่ะ แล้วก็ อา ออกบอดีเวต เรามี แค่เสื่อโยคะอันเดียวอะ ก็คือแบบเราออกกำลังกาย ใช่ ออกกำลังกายตามวิดีโอได้เลยในห้องอะ ก็คือ แบบเน้นเป็นบอดีเวตไงคะ แล้ว ซ
อา ครับ อา ครับ อ้อ เออ ใช่ ๆ ครับ อ๋อ ก็ได้อยู่นะ อืม ครับ อา ครับ อา ครับผม
มันไม่ได้ยากเลย ในการที่เราจะออก กำลังกาย อะ แต่ขอแค่ให้เราอะ มีความคิด ที่จะออก แค่นั้น เอง นึกออกไหม เนาะ ใช่ไหม? เออ โอ้ อืม
ใช่ ๆ ใช่ อา ใช่ ๆ ใช่ เราก็ต้องแบบว่า พอดีที่เรียกว่าปฏิบัติดีกว่า ก็คือ เฮ้ย! เรา คิด แล้วเราก็ต้องปฏิบัติ ก็คือต้องออกกำลังกายเลย ก็คือต้องพยายามแบบ ไม่ให้เป็นคนที่แบบผลัดวันประกันพรุ่ง อ่า เราจะออกกำลังกายได้ทุกวันครับคุณ Hat อืม
อา ใช่ ใช่ อา อะฮะ ใช่ ถูกต้อง อือ เพราะว่าบางทีอะเราเหนื่อยกับงานมา หรือว่าเรา รู้สึกว่า อยาก พักอยากอะไรอะ แต่ขอให้เราอะ ให้เปลี่ยนความคิดตัวเอง ให้คิดเสียว่า การออกกำลังกายอะก็เหมือนการ รับประทานอาหารน่ะ มันควรที่จะทำ เป็นประจำทุกวัน แต่เผอิญช่วงเนี้ยดิฉันน่ะ จะคิดแบบนี้ตลอดเลย เพราะว่า อ อือ ร่างกายเราอะมันต้องขยับเขยื้อน แล้วก็ได้รับการ เผาผลาญ ไม่งั้นนะคุณ คุณน้ำหนักขึ้นน่ะ คุณอ้วนขึ้นน่ะ โรค อ ต่าง ๆ อะมันก็เข้ามา หา เนาะ ใช่ ถูกต้อง ใช่เลย แล้วแบบ เคย
อา ครับ อา ครับ อา ครับ อา ครับผม อือ อืม ใช่ ครับ ใช่ ๆ ๆ อืม ครับ ใช่ครับ อา ใช่ครับ ใช่ โรคเยอะเลยเนาะ เบาวงเบาหวาน อะไรเงี้ยเนาะ อืม การแบบ ใส่กางกงกาง กางกงกางเกงยีนส์ ใส่เสื้อผ้ามันก็คับไม่เหมือนเดิม อืม ครับ
เออ เสื้อผ้า ถูกต้อง รูปร่างเราอะค่ะ แบบ โอ้โฮ บางทีคุณ เชื่อไหม คะว่า คนเราอะเวลาน้ำหนักขึ้นเรามักจะไม่ รู้ ตัวนะ เออ เราจะมารู้ตัวอีกทีหนึ่ง ก็ตอนที่เราแบบถ่ายรูปกับเพื่อน ๆ น่ะ แล้วเราก็เห็นรูป "อุ๊ย ทำไม" ใช่ "ทำไมเรา โอ้โฮ ตัวใหญ่ ขนาด" จริง ใช่ เออ จริง ๆ ก็เลยแบบ จริง ถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรค อะไรก็แล้วแต่อะ การออกกำลังกาย มันก็คือทำได้ตลอดเวลา คุณ เนาะ ใช่ อือ จริง จริง แล้ว แล้วคุณคิดว่า การออกกำลังกายอะ ช่วยเรื่อง อะไร ในชีวิตประจำวันคุณมากที่สุด? อืม ลองแบบ ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย อืม ใช่ ๆ
ใช่ ๆ อา ครับ ใช่ ๆ ใช่ อ๋อ เออ ๆ ใช่ อันนี้จะเห็นภาพเลยว่า "ทำไมฉันอ้วนขึ้นจังเลย?" เสียงสองเลย <chuckles> เออ ครับ อา ครับ อา ครับ ใช่ ทำได้ทุกวันด้วย ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ได้ อืม ครับ เห็นด้วยเลยทีนี้ อา ครับ อ่า มันเป็นในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับ? ก็ มันจะไปเชื่อมต่อกับกีฬาที่ผมเล่นเลย ก็คือผมชอบเตะ ฟุต บอล ผมอะ จริง ๆ อะ ผมเป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายเลยคุณ Hat แต่ ฟุต บอลเนี่ย มันทำให้ผมมีแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย เพราะว่าการ วิ่ง การเตะฟุตบอลอะ เราจะต้องวิ่งเร็ว มีความคล่องตัว วิ่งซ้าย วิ่งขวา ซอกแซก ต้องมีกล้ามขาที่ดีในการที่แบบจะ เตะ บอลสูง ๆ ได้ เตะบอลไกล ๆ ได้ อย่างคุณ Hat เคยดูฟุตบอลไหมครับ?
อา ยังไงนะคะ? อืม ๆ อือฮึ อา อา อืม ค่ะ อา ใช่ ๆ อา อืม ค่ะ